そうですね。結構、その時に付き合っているお友達とか男性とかによって、ちょっと好みが変わったりしてきてた気がしますね。
はい。 はいはいはい。 うん、ふんふんふんふん。 へえ。
例えば、なんか昔だったら、なんかこう、みんなスポーティな格好してた時は自分も結構スポーティーだったし、ちょっとなんか、うーん、ギャルっぽいのが流行ったりして、周りもギャルっぽくなったら自分もちょっとギャルっぽくなるけど、でもなんかこう、付き合ってる男性が、なんかちょっと裏ハラ系が好きな人だった時は裏ハラになったり
友達す。 はい。 うん、ふんふんふんふんふん。 はいはいはい。 はいはいはい、はい。 うん、ふんふん。 はいはいはいはい。 う、はいはいはい。
なんかこう なんてゆんだろあれ、森ガールみたいな
へえ。
のが流行った時は森ガールっぽくもなったし、森ありましたよね？
森が森ガールって何すか？ちなみに。
あれ、森ガールって森え、ななんか森っぽい、なんてゆんだろう、なんか、なんか茶色とか、うーんと、ベージュとか、なんかちょっと森っぽい感じの、なんか、うん。森ガールって昔、確か、ゆったような気が
森ガール。 はいはい、はい。 ああああ、そゆことか。 はいはいはいはい。へえ、それ、森が森ガールってゆうんですか、それ。

<chuckles> ま、確かにね、面倒くさいっちゃ、めん
うーん。 うーん、なんか、こう、メールのやり取りしたりとか、こう、引き渡しの、なんか、約束したりとかして、結局、なんか、来なかったりとかしたりすると、なんか、大変なので、もうほんとに、パッて上げて終わりみたいにしたほうが
はいはいはいはい。 うん、は。 はいはいはい。 はいはいはいは。
きも気持ちいいっていうか、まあ、ま、楽ですもんね。
そうすよ、そなていすね。
うーん。あと、なんか、自分ももらう時に、「なんか、これこれあげる」って、なんか、こう、後腐れなくポッてくれる人が周りにいて、「あ、もらうのってこんなに嬉しいんだ」みたいなのをなんか、あの、感じたので、同じように、なんか、こう、「あげる」ってできたらいいなって思ってるところもありますね。
はい。 はいはいはい。ああ。 はいはいはい。
うーん。
ああ、でも確かに。なんか、いいすよね。もらえもらえるってやっぱ嬉しいです。確かに。
そうですね。うんうんうんうん。
うーん。あ、結構、なんか、そういう信頼なんか、信頼されてるっていうか、かん信用がある人物なんだなみたいな、
そうですね。そうそうそう。なんか、全然感情のない人にはあまりあげたくないですもんね。うんうんうん。なんか
そうですよ。そうですよね。だから結構いいのかもしれませんね。あげるっていうのは。
うーん。そうですね。「着て欲しいな」って思う相手だってことですもんね、きっとね。うんうんうん。うんうん。そう思うと、なんか、いいことですね、じゃあ。お下がりっていうのも。<chuckles> うーん。ほんとですね。ふんふん。
うんうんうんうん。そうですね。 そうですね、じゃ、いいそうですね。実践していった方がいいいいといいですね、じゃあ。
でも手放せない1着っていうのもあるかな。なんか、昔、学生の時に初めて買った、ちょっと、なんか、よそいきなドレスみたいのがあって。
はいはい。 はい。
それは、もう絶対に着られないんですけど、それだけは、ずっと取ってますね、そういえば。
は。